Richtig, ist auch ge sehr gefährlich, ne, weil es gibt auch sehr viele dumme Menschen.
Es ist gefährlich, ja. Ja, ja, äh, absolut. Das wird wollte ich jetzt nicht sagen, aber das stimmt. <chuckles> Äh, es gibt ja, ja es gibt ja, wir ich hatte es jetzt grad gestern darüber, und zwar gibt's natürlich auch Menschen zum Beispiel, die wählen nach Schönheit, ja? <laughs> Ja. D doch, doch, doch, also bei als die bei der 1. äh, Macron-Wahl, ja der ist ja schon zum 2. Mal gewählt, ähm, haben sie 'ne unter ist so 'ne Umfrage gemacht und haben dann so 'ne Oma gefragt, wie sie gewählt hat und warum, und hat sie gemeint: „Ja, der Macron, der sieht ja richtig gut aus, den habe ich gewählt.“ Ja, doch, doch.
Ne. Ja doch. N Ernsthaft? Das nicht dein Ernst? Mhm. Ach nein, ach, schieß doch die Wand an.
Ja, also deswegen, es gibt halt auch wirklich so ziemlich, ähm, ja. <tsk> Es gibt blöd, s Blöd Blödheinis auch. <chuckles>
Ach, Gottchen. Ja, und da hast du vollkommen recht mit, ja, man muss echt entscheiden, was richtig und was falsch ist, und 'ne Wahl nach Aussehen her ist natürlich sehr, sehr falsch und oberflächlich.
Äh, ja, sehr also dadrum geht's ja mal gar nicht. Also <laughs> ja.
Ja. Also, lieber je 'n sehr, sehr hässlichen, aber dafür kompetent. <snorts>
Ja, na klar, auf jeden Fall, äh, also ganz klar, jemand sehr Kompetentes ist immer besser, ja.
Ja. Richtig, richtig. Ja, du, ist verflogen. Vielen lieben Dank.
Ja, krass. Schwierig auf jeden Fall, ne? Dir auch. Also, entscheiden wir uns richtig. Ja, tschüss.
Hm, und dann hoffe ich, bis später! Tschüss.